Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita y por qué?
Pues, mi canción favorita es de Metallica, se llama Seek and Destroy y se convirtió en mi canción favorita, porque, de niño veía mucha lucha libre, bueno, de hecho la sigo viendo, es mi mi deporte favorito y salía un luchador que tenía ese tema de entrada. Entonces, desde que la escuché y desde que vi a ese luchador, pues, dije: "Esa canción me me me gusta mucho", y a partir de ahí se convirtió en mi canción favorita hasta la fecha.
Sí. ¿Es como que un recuerdo que viene a tu mente cuando escuchas esa canción, solamente por el asunto del deporte de las luchas, o hay algo más que se asocie con esa canción como alguna persona? Evidentemente, la época de tu niñez, pero, ¿hay algo en especial con la que la asocias?
Pues, principalmente es por por el luchador y por la lucha libre, porque, la verdad es que me hace muy muy feliz podría decir el el ver lucha libre entonces cada vez que entraba este luchador, que aparte también es mi luchador favorito y escuchaba esa canción era como que se sentía esa vibra, ese poder. Entonces, mm, creo que sí, definitivamente es la parte de de la lucha libre, lo que lo que ha hecho que que sea mi canción favorita y pues, también la la forma en la que suena pero sí esa canción exclusivamente la relaciono con eso.
Ujú. Y en cuanto a la forma en cómo suena, eh, dado su género, o, ¿por qué lo consideras de esa manera?
Claro sí, em, es es una canción de metal, em, de, thrash metal y tiene un bueno lo que se llama riff, que es eh, la parte de la guitarra, la canción inicia con con la pu sola guitarra, con el sonido de la guitarra. Y la verdad es que la forma en la que lo fue creada, ah, como que ese ese sonido específico de cuando inicia la canción es bastante identificable y y muy bueno. Es como, pues sí, un un <chuckles> sonido bastante, bastante, pues, fuerte enérgico diría yo.
Sí. Sí, ¿hay algún otro tema musical en el cual tú hayas escuchado algo parecido a lo que acabas de comentar?
Sí, sí, bueno, em, de hecho hay varios, eh, yo creo que, por ejemplo, Enter Sandman, que es otra canción de Metallica, y creo que también tiene esa, pues, esa parte de de iniciar con con mucha potencia, aunque, es es distinto en el sentido de que Chick and Stray, por ejemplo, se va enseguida, ¿no? Como que a la parte enérgica, a la parte fuerte. Y Enter Sandman, como que prepara ese ese momento porque inicia ligera con, sí, con una guitarra, pero no sin distorsiones, muy muy calmada, y después ya se da como que esa transición a la parte ya más fuerte, más enérgica.
Ujú. Claro, entonces, ¿podríamos decir que eso es lo que te atrapa de la canción?
Sí, sí. Definitivamente, la la parte inicial es que, cuando cuando salía este luchador, enseguida de que empezaba a sonar la canción, sabías que era él. Es muy fácil de identificar esa canción, y sí, definitivamente esa es la parte mi parte favorita de de esa canción.
Sí. Ah, mira. ¿Y podrías describir esa sensación, de alguna forma de de cómo te sentías, o qué sentías?
Claro, a ver, es como, mm como cuando quieres ver mucho a alguien, que quizá está lejos o quizá no por por equis o ye razón, no no lo has visto, o no la has visto.
Sí. Sí.
Y entonces, un día de repente, llega de sorpresa. Tú no lo esperabas, pero volteas y ahí está esa persona y te está esperando.
En
Esa misma sensación es la que yo sentía cuando sonaba esa canción, porque era como, muchas veces inesperado y decía: "N ya va a salir el Cibernético", ¿no?, que es el nombre del luchador, y era como, ¡guau!, ¿no?, o sea, sientes esa explosión, esa emoción, esa felicidad de, ¡sí!, ¡sí! lo estaba esperando. Eso, así. Yo creo que es lo más relacionado.
Sí. Claro. Y solamente, esa canción y ese grupo en particular, Metallica, ¿lo escuchas porque escuchas el tema de la entrada de ese luchador, o ya te has enganchado más en el grupo Metallica?
Sí, bueno, pues, a partir de que de que conozco que esa canción, eh, es de Metallica, pues, ya me me interesé un poco más en el grupo, en conocer qué o qué otras canciones tenían, eh, cuál era el género, qué decían las canciones incluso, porque son en inglés. Entonces, a pesar de que era mi favorita, pues, no sabía qué decía, ¿no?, al principio. Pero sí, me fui interesando más.
Ujú. Y lejos de haberla escuchado con este luchador, El Cibernético ¿La habías escuchado anteriormente en algún otro lugar?
No, no, la verdad es que esa fue la la primera vez, y pues, l la diría que la mayor parte del tiempo que he escuchado esa canción, pues, precisamente ha sido por por la entrada específica de de ese luchador y, bueno, es que hasta cierto punto considero que es comprensible porque, pues, he visto lucha libre desde que tengo conciencia. Entonces, pues, de ahí precisamente surgen mis mis gustos musicales.
Sí. Entonces, ¿podríamos hablar que se trató de un descubrimiento casual, o fue algo que, eh, pues, ya lo lo encontraste, o tú ya eras fanático del metal?
No, sí, meramente casual. Diría que meramente casual, porque pues, fueron de las primeras canciones fuera de lo que ponían mis papás, por ejemplo, que que empezaba a escuchar. Entonces, este, sí, sí, precisamente, a partir de la lucha libre también me fui haciendo, fan del metal. Y
Claro. ¿Y hay algo que te haya pasado escuchando esta canción, aparte de recordarte la lucha libre?
La verdad es que sí, sí tengo varias anécdotas. Una de ellas es que, mm, pues, como es mi canción favorita, la la ponía para todo en el celular. Para el tono de llamada, para el tono de alarma, para el tono de mensaje. Entonces, estuve viviendo un tiempo con con un amigo en en la misma casa y mi alarma siempre sonaba con esa canción.
Ujú. Sí. Ujú.
Y ya me ya me identificaba, cada vez que sonaba la canción, era como, tu alarma, está sonando tu alarma.
Jum.
Entonces, eh, alguna ocasión fuimos a a un bar donde se presentaban bandas, pues, que hacen como como estas adaptaciones, lo que se conoce como covers de canciones, eh, de bandas ya, pues, famosas. Y tocaron esa canción, precisamente, Seek and Destroy de Metallica, la tocaron, y enseguida, todos iba con como 5 amigos y todos empezaron: "¡Ah, tu alarma! ¡Oye, tu alarma!". Entonces, este, esa esa anécdota, claro, la recuerdo mucho.
Sí. Claro. Oye, ¿y hay alguna versión diferente en este tema que estás mencionando? ¿Hay algún mix, recover, un cover en vivo, algo que que que la haya hecho diferente sobre el mismo tema y la misma letra?
Sí, sí, de hecho, este, me parece que tiene un par de de covers de de otras bandas precisamente de de metal. Si no me equivoco, hay uno que que sí me gustó, que debió hacerlo
Ujú.
ay, es que no recuerdo el nombre de de la otra banda, pero, me me parece que, mm de si no fue Motörhead, fue Testament, una de esas 2 bandas, no recuerdo bien cuál cuál fue, pero es muy bueno, muy bueno también, y sí le pone como que cierta variante más al inicio, suena un poquito más, ¿cómo decirlo? Es un poquito más como metal industrial, por decir.
Sí. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre la original y este cover del que no estás hablando?
Lo primero es la voz, <chuckles> la voz, porque si el el, pues, digo, al voca el vocalista es diferente, entonces este, pues, se se nota enseguida. Una voz es más fuerte, más rasposa y la otra es un poco, pues, menos fuerte, un poco más melódica, más dinámica, por decirlo de alguna forma. Y lo siguiente es la parte de las guitarras. Las guitarras suenan bastante diferentes porque, digo yo yo supongo que usaron como una distinta distorsión, o tal vez también tenga que ver con, pues, con el tipo de guitarras que que utilizaron, muchas veces son personalizadas para el guitarrista, entonces, eso también pudo pudo afectar. Pero creo que esas son las principales diferencias, las guitarras y las voces.
Sí. Mm. Ah, mira. Claro. Fíjate que me resulta muy interesante cómo dices que usas esta canción como despertador, eso es algo muy muy práctico y y es suena bien, ¿alguna otra aplicación para que uses esta canción, como, no sé, tal vez, puede ser concentrarte, para recordar algún momento célebre, o para celebrar algo, para cuando conduces, para algo en especial?
Claro. Sí, bueno, la la uso cuando siento que estoy en en un buen momento de mi vida, como que el, mm, el trabajo va bien, la vida personal va bien. Cuando me siento hasta cierto punto pleno, pongo pongo esa canción y digo: "Este este es mi momento", ¿no? Entonces, este, tal cual salía el luchador, así me siento yo, como que en en mi propia habitación la pongo y digo: "Todo todo está bien", hay que darnos ese gusto. Creo que ese es el principal uso que tiene y, pues, a veces también como descripción en redes sociales, creo que es una canción que me identifica.
Claro. Pue Sí. ¿Podrías recomendarla entonces, a alguien como para empoderarse?
Claro, claro, por supuesto, sí, definitivamente, porque pues, incluso personas que no sepan, eh, pues, la letra o qué quiere decir, creo que se van a sentir bastante bastante, pues, con energía, porque, es lo que la canción transmite, energía pura, aún con sin tener el conocimiento más más profundo de la canción.
Ujú. Claro, ¿ha cambiado entonces, a partir de que escuchaste por primera vez esta canción de Metallica, su significado para ti con el tiempo?
Sí, sí definitivamente, porque pues, al principio, este, yo yo la habré escuchado como a los 4 años, yo creo, 3, 4 años, entonces, pues, no sabía qué decía, <chuckles> porque, está en inglés y no no tenía idea, medio, este, la tarareaba, pero, no. Y posteriormente, pues, ya cuando cuando tuve acceso a Internet, a poder buscar la la letra, incluso, eh, traducciones, pues ya supe que era, eh, pues una canción más de destrucción, ¿no? Y y por supuesto que cambió el el significado, porque, a pesar de que sí sonaba, pues fuerte, no no pensé que fuese tan, pues sí tan tan dada a la destrucción, creí que trataba pues a lo mejor más de pues, del poder de de una persona, o de de una parte más enérgica como de alguien fuerte físicamente, pero, sí sí cambió.
Guau. Claro. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Claro. Y entonces, ¿podríamos hablar de que si hoy la escuchas por la misma razón que la escuchabas antes, o ahora sientes algo distinto?
Digamos que es una combinación de ambos, porque, hasta cierto punto sí, eh, pues, te digo, la la sensación se mantiene de de sentir la energía. Y, por otro lado, pues, también, por ejemplo, en en hacer ejercicio, ¿no?, y golpear un una pera de box, un saco de box, pues, ya, eh, es una canción que, precisamente, habla de destrucción. Entonces, siento que también, eh, en ese aspecto, motiva como, pues, precisamente, a a sacar esa esa energía, o in incluso, muchas veces, alguna molestia reprimida y es golpear, golpear y destruir, y destruir. Entonces, creo que funciona bien.
Ujú. Claro. Claro. Ahora, si tú pudieras dar una recomendación para alguien que quiera empezar a escuchar este género de música, o en particular esta canción, ¿qué parte de la canción le recomendarías a la que prestara más atención?, que entendiera primero lo que dice la canción, que disfrutara las guitarras, ¿qué qué le recomendarías?
Yo le recomendaría que la escuche desde el inicio. El inicio es es una parte fundamental, te digo, es mi parte favorita, entonces, em, es es de esos de esas canciones que se pueden identificar por los primeros 5 segundos. Entonces, definitivamente, escucharla desde el inicio, y, si tuviese que recomendar quizá una segunda parte, sería el solo. Es una canción de, más o menos, 7 minutos, entonces, eh, el solo está como a los 3 minutos, 3 minutos, 20 segundos aproximadamente. Entonces, escuchar el inicio y el solo.
Mira. Ujú. Y dentro de esa recomendación que le estás haciendo a esta persona ¿alguna otra canción similar que le pudieras recomendar?
Pues similar, tan similar, no no creo que haya, pero, de la misma banda, un canciones que, pues, así sí hasta cierto punto podrían ser semejantes, em, Enter Sandman definitivamente creo que es una de las canciones más conocidas de la banda, y hay una canción que se llama Whiskey in the Jar, esa canción también. Yo creo que serían esas 2 canciones y Sick and Destroy, las 3 juntas, definitivamente serían muy buenas, para para iniciarse en el género y con la banda.
Ujú. Sí. Excelente, pues, la verdad que ha sido una gran charla, unas recomendaciones muy buenas y pues, con la expertise que tienes sobre esta banda. Muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información.
Muchísimas gracias a ti, por por haber escuchado, por las preguntas tan interesantes y pues pues, gracias.